Porque eu nunca fui uma pessoa disciplinada em relação a horários e exercício físico.
Tá. Esse no quando você diz que não era muito disciplinada a hor a horários e exercícios físicos, são exa são somente essas 2, nessas 2 situações? Ou não, você sempre foi você sempre foi assim, não você nunca foi disciplinada?
Sim. Sim. Eu nunca tive problema com horário, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa que me atrasa, sabe. Nunca fui uma pessoa que, hã, fura os compromissos, nada disso. O meu problema mesmo era, hã, manter a regularidade
Tá. Uhum. Tá. Hum.
para fazer um exercício físico, né, eu começava
Ah, tipo, você começava, mas ali, de um tempo de depois você desistia. Uhum.
eu começava uma academia vamos supor, começava numa academia, eu ficava 3 meses, e aí acontecia alguma coisa, qualquer coisa e eu já usava aquilo co de pretexto pra não pra não ir mais.
Certo, tá. Para não ir mais, certo. E e
É. E aí vou dar exemplos bem bobos assim
Tá mas antes de você dar esses exemplos, quando você decidia f por exemplo, ir para uma academia, você ia, eh, porque você estava animada pra ir? Você ia por causa de de influência de amigos, de familiares? Como que era?
Hã. Eu ia porque eu estava com um objetivo.
Ah, tá.
Às vezes muito a a maioria das vezes que eu fui para academia era para deixar de ser ociosa.
Certo, mas não era uma coisa assim, tipo: "Ai que delícia eu vou para academia". Era por causa disso, porque você você reconhecia que aquele era o momento de você se se, eh, mexer, fazer alguma coisa.
Vencer o ócio. Ai, não. É eu c eu comecei a fazer academia na minha vida para deixar de ser ociosa, porque passava muitas horas no celular, no computador, hã, isolada, né.
Uhum. Certo. Uhum.

E aí muitas vezes que eu comecei a malhar, eu malhava tipo assim 3 meses, acontecia alguma coisa, e eu parava e essas coisas era tipo assim coisa boba, tá? Término de namoro
Certo. Está. Hum.
quebrei um dedo, teve um teve uma vez que eu quebrei quebrei meu dedo indicador, eu deixei um eu deixei uma um peso, como que chama aquele peso que você pega aquele peso livre?
Está. Ah. Anilha?
Não anilha é o prato, é aquele que tem 2 bola em cada lado.
Ah. Ah é tá, não lembro o nome agora mas sim, sim, altere, altere, né.
Sim, pesinho lá, né. Alter, alter, muito bem, alter, deixei um alter de 14 quilo cair no meu dedo
Isso, <laughs> aham. Ai.
indicador, meu osso o osso do quebrou, quebrou, o meu
Ai e você, e não quebrou? Ah, está, pronto precisou engessar, precisou ficar imobilizado.
Não precisou engessar porque é um osso muito minúsculo, foi o osso do o 1º ossinho do dedo indicador onde fica a unha, sabe? E aí o meu osso ele ele criou uma fissura no meio
Uhum. <laughs> Uhum. Aham. Hã.
tipo um um corte, assim, com uma faca, sabe? Foi um corte muito pequenininho no osso, e eu fui no médico tal, ele falou: "Ai não precisa engessar porque é muito pequenininho isso daí volta em, sei lá, 2 meses".
Está. Está. Mas você já usou aquilo como desculpa. Uhum.
Pá, quando eu quebrei meu dedo como desculpa, claro vou treinar treinar com o dedo quebrado? <laughs>
<laughs> Não vou esperar sarar completamente.
Vou esperar sarar meu dedo. Aí teve outra vez que, v f f me inscrevi em uma academia, malhei 3 meses, boom pandemia.
Uhum.